Mmh mh, je vois. Alors effectivement, c'est vrai qu'acheter en ligne, c'est assez pratique. Acheter dans les magasins physiques, bah tu peux voir au moins, heu, heu, ce que tu achètes. Toi, qu'est-ce qui quelle est ta priorité quand tu achètes finalement, heu, heu, un cadeau? C'est plus le côté, heu heu, pratique ça arrive chez toi dans la boîte aux lettres ou c'est plutôt, heu heu, le côté où tu arrives à voir quand même ce que c'est et et et puis au moins là, tu es sûr de ce que tu achètes?
Bah, en fait, c'est plus, heu, j'ai besoin, hem, d'acheter parce qu'il y a quelque chose dont j'ai envie pour les autres ou bien, heu, pour moi-même aussi puisque je me fais des cadeaux pour moi-même. Et notamment tout ce qui est nouvelles technologies, type casque de réalité virtuelle, heu, téléphone et ça, se tout ça, ça coûte très cher, en fait. Heu, j'aime bien les les b les beaux objets, les nouvelles technologies et c'est vrai que, ben, là, heu, en pendant les fêtes de Noël, heu, c'est c'est vraiment ce qui, heu, est mis de f mis en avant par les commerçants et heu, moi je craque pour ça donc, heu, heu, je pense que peut-être je devrais, heu, heu, revoir la façon dont je f fais les achats et dont je je réalise des des dépenses. Potentiellement, heu, je c'est peut-être le comportement aussi qui a qui a changé. Je me remets en question.
Mouais, ouais. Mmh mh, c'est vrai. Ouais, effectivement, alors c'est c'est vrai je peux comprendre, hein, que quand on achète et quand on effectivement on n'arrive, heu, pas forcément à, heu, gérer un budget et cetera, on peut se se poser des questions et et je comprends tout à fait. Mais justement, al est-ce que tu as déjà essayé de faire potentiellement, bah, hem, des tableurs, tu sais, heu, sur, heu, Excel ou même tu as des applications pour gérer des budgets?
Oui. Ah oui!